É o aeroporto e é a internet, realmente, só isso. É.
Uhum. São os mais olha só, um pra te conectar fisicamente, né, e o outro pra te conectar virtualmente, mas vocês precisam <laughs>
Exatamente, mas a gente não pode estar desconectado. <laughs>
<laughs> Ah, bom, hoje em dia eu acho que ninguém quer tá desconectado mais, né, eh, mas eu eu div de novo, eu entendo, mas também eh, eu entendo essa mudança como eu falei, de atmosfera, porque realmente é um novo momento, mas também entendo que vocês, por si só, na na sua dinâmica familiar, já estão também vivendo um novo momento, porque com as 2 mais velhas já saindo de casa e a terceira que é a a a única que ficou também com plano de sair de casa, a vida de vocês já tem mudado, já mudou bastante, né, e não é só uma mudança lá de fora, não é só o que vocês vêem pela janela, mas dentro de casa as coisas também já mudaram aí e estão mudando bastante. Então tão são muitas são muitas mudanças, eh
Nossa! <chuckles> É. Exato. É. É bem isso. Muitas mudanças, é. E aí outra coisa que eu fico na dúvida, é o seguinte, sabe, a gente tá no processo, como eu falei, de comprar a casa lá e a gente tá querendo também vender a nossa casa aqui, que a gente não precisa ter uma casa aqui, fechada.
É, eu ia te perguntar isso. Uhum.
É, é, e aí a dúvida fica: "Será que a gente vende essa agora, compra a outra depois, compra a outra primeiro, depois vende essa", eh, sabe, tipo assim, se vender essa e não tiver ou pra onde ir, a gente vai ficar na rua, sabe. Então é assim, a dúvida, eu acho que, assim, um pouco da questão do tempo também, né, <sniffs> eh, ou seja, tá tendo é, vai começar agora em janeiro uma imigração bem grande de Nova York pra cá, então é uma boa possibilidade de colocar a casa à venda e vender num preço legal, porque o pessoal tá doido por casa, sabe? Então, assim, toda essa <sniffs> dinâmica, né, de, eh, do fluxo, né, do do das propriedades, eu acho que também causa um pouco de dúvida, sabe.
Uhum. <laughs> Uhum. É.

E e essas cidades que você está estão buscando casa, ah, elas estão também longe de onde suas filhas estão ou, tipo, vai ficar cada uma num lugar ou elas tão próximas uma da outra? Como é que ficou essa
É, as 3 estão aqui, mas as 3 estão querendo ir para aquela área também, sabe. Porque tem uma cidade grande perto, né, que seria onde tá o aeroporto internacional, e então é uma cidade bem parecida com a cidade onde a gente tá, porém um um um um um pouco mais diversificada. Então é pra lá que elas tão querendo ir, sabe. Então a gente estaria perto das 3.
Ah. Ah, tá. É, então aí já facilitou um pouco. Uhum. É, aí já facilitou um pouco porque, assim, uma coisa é uma cidade pequena no meio realmente de nada, porque quando você falou de 5 horas de carro, eu já pensei em 5 horas de qualquer lugar e não é o caso, já tem uma cidade grande ali perto pra ah.
Ah, não. Sim, sim. Tipo, a 35 minutos dali tem uma cidade grande, entendeu? Uhum.
Ah, entendi, tá bom. E agora, claro que eu entendo o a essa sua preocupação com relação à mudança de atmosfera mesmo, né, porque é um mundo totalmente novo. Então, ah, de repente, o que que eu vou fazer quando eu precisar comprar alguma coisa ou quando eu precisar de um eh, até porque você não conhece nada lá, seja qual for a cidade escolhida, você não sabe onde encontrar nada. Então e agora o que eu recomendaria 1º, assim, antes de mais nada, eh, conhecer bem essas cidades mesmo pra ver qual que estão ali mais dentro de uma expectativa de vocês, ou seja, eh, você falou sobre, ah, estar pertinho do aeroporto que já é um ponto muito importante, porque vocês viajam bastante. Mas tem algum item a mais, assim, algum requisito que também seria muito importante pra facilitar a vida de vocês, além do aeroporto?
É, é isso. Exato. Exato. Exato.